ค่ะ วันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอคำปรึกษาหน่อยอะค่ะ คือด้วยความที่เดี๋ยวก็จะหยุดยาวคริสต์มาสไปถึงปีใหม่แล้วอะค่ะ มันก็พอจะมีเวลาว่างบ้างแล้ว คราวเนี้ยอยากจะมาค้นหาความชอบส่วนตัวค่ะ คือ ณ ตอนนี้เนี่ยขอบอกเลยว่า เราเนี่ยเน้นไปแต่งานน่ะค่ะ คือมีเวลาก็มุ่งแต่จะทำงาน ทำให้ อ่า เราไม่ได้มีเวลามาดูแลตัวเอง หรือว่าหาความชอบส่วนตัวเลยอะค่ะ แต่ว่าพอ อ่า ช่วงใกล้ ๆ คริสต์มาสเนี่ยเริ่มจะมีเวลาแล้วค่ะ เราก็แย่ะ เลยอยากจะมาค้นหาความชอบส่วนตัวอะค่ะ แต่ว่ายังไม่รู้ว่า จะเริ่มยังไง แล้วก็ทำอย่างไรดีอะค่ะ พอจะมีคำแนะนำไหมคะ?
ได้เลยครับ เข้าใจเลยนะครับว่า เออ บางทีเราก็อยากจะพักผ่อนอะเนาะ แต่ว่า เฮ้ย เราก็ยังค้นหาความชอบส่วนตัวไม่ได้อะครับ ไม่แปลกอะไรเลยครับ ทีเนี้ยครับอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งอะครับว่า เออ ตอนสมัยเด็ก หรือว่าตอนสมัยวัยรุ่น หรือว่าเมื่อก่อน อย่างเงี้ยครับ มีอะไรบ้างเอ่ยครับผม? ที่ว่า เราอะเคยทำ แล้วก็ตอนนั้นน่ะ มันสนุกกับกิจกรรมนั้น ๆ น่ะครับที่เราเคยทำอะ ถ้าเราได้รู้ก่อนหน้าเนี้ยครับ เราอาจจะมาเป็นไกด์ไลน์คร่าว ๆ ก็ได้ว่า เออ ตอนเนี้ยเราควรจะเริ่มทดลองแบบไหนดีอะครับ?
ค่ะ ค่ะ บอกตามตรงนะคะ ตอนเด็ก ๆ เนี่ยเคยชอบต่อจิกซอว์มาก ๆ เลยอะค่ะ แต่พอโตขึ้นแล้วมันมีแบบไปถึงพันชิ้น อันนี้ไม่ไหวเลยค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่า ตาลายอะค่ะ ด้วยความที่แก่ขึ้นด้วยมั้งคะ รู้สึกว่าพอนั่งต่อจิกซอว์ไปนาน ๆ แล้วมันปวดหลังอะค่ะ เราก็เลยเลิกต่อจิกซอว์แบบนั้นไปเลยอะค่ะ แล้วก็ยังมี อ่า การสะสมแสตมป์ด้วยนะคะ แต่ก่อนเนี่ยก็ชื่นชอบสะสมแสตมป์ค่ะ แต่ช่วง เด็ก ๆ อะค่ะ ตอนเด็ก ๆ ที่มีการส่งจดหมายกัน เรากับเพื่อนก็จะไปซื้อแสตมป์แบบน่ารัก ๆ แล้วก็ส่งจดหมายให้กันน่ะค่ะ แต่ว่า ณ ตอนนี้เนี่ย ก็ มันก็ต้องใช้คำว่า ล้าหลังไปแล้วแหละค่ะ ด้วยความที่ตอนนี้เนี่ย เราก็ส่งเป็นอีเมล หรือข้อความให้กันไปแล้วน่ะค่ะ
อื้อฮือ เข้าใจเลยครับ แต่ว่ากิจกรรมสะสมแบบแคทแวมอะครับ ก็ยังทำได้อยู่น่ะครับ เพราะว่าก็ยังมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบอะครับ ในแบบที่แตกต่างกัน มันไม่ได้ผิดอะไรครับ ทีเนี้ยครับเราอาจจะลองหากิจกรรมเพิ่มเติมกันไหมครับ? เพื่อว่าให้มีความสุข แล้วก็รู้สึกว่าได้เติมพลัง จากวันที่คุณเหนื่อยล้าจากการทำงานน่ะครับ ทีเนี้ยครับ เราลองมาแบ่งกันไหมครับว่า เราอะจะเริ่มทดลองแบบไหนดี? ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนอกบ้านน่ะครับ เป็นกิจกรรม แอดเวนเชอร์ ไม่ว่าจะเป็นเดินขึ้นเขา หรือว่าไปเดินป่าสำรวจธรรมชาติครับ เหมือนว่าเราเริ่มแบ่งเป็น เป็นสัดเป็นส่วนขึ้นน่ะครับ เพื่อให้คุณน่ะครับได้เริ่มทดลองทีละอย่าง ทีละอย่าง เพื่อหาความชอบของคุณน่ะได้รวดเร็วขึ้น และง่ายยิ่งขึ้นครับ อาจจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มก่อนน่ะครับ กิจกรรมในร่ม แล้วก็กิจกรรมกลางแจ้ง อย่างเงี้ยครับ ตอนเนี้ยแค่ลองคิดดูอะครับ พอจะนึกออกไหมว่า เอ๊ย ฉันชอบในร่มมากกว่าหรือว่าในกลางแจ้งมากกว่า? ยกตัวอย่างน่ะครับ ทาบว่า บางคนน่ะชอบไปเดินกลางแจ้ง ไปเดินป่าเดินเขา อย่างเงี้ย เขาได้ออกกำลังกายด้วย แล้วก็ได้ดูธรรมชาติด้วย ได้ดูนก ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าบางคนจะรู้สึกว่า เฮ้ย ไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเงี้ย เขาก็ อ่า โอ้โฮ ร้อนจังเลย โอ้โฮ เมื่อไรฉันจะได้ลงเนี่ย? โอ้ เหนียวตัวไปหมดเลย ตอนเนี้ยคุณเคย เอ๊ย คุณลอง มองเห็นภาพชัดเจนขึ้นไหมครับ? รู้สึกยังไงบ้างครับ?
ดีเลยค่ะ ค่ะ อื้อฮือ ค่ะ เห็นภาพ ค่ะ เห็นภาพชัดเจนมาก ๆ เลยค่ะ คือ เรา เอ่อ ชื่นชอบแบบกิจกรรมในห้องแอร์เลยได้ไหมคะ? ไม่ต้องไปทั้งผจญภัย หรือว่าไปอยู่ข้างนอก อ ห้องเลยอะค่ะ ด้วยความที่ประเทศไทยมันร้อนมากอะค่ะ แล้วเราก็เป็นคนที่ขี้ร้อนมาก ๆ เลยอะค่ะ ถ้าอย่างงั้นน่ะ ขอเป็นกิจกรรมในห้องแอร์ไปเลยค่ะ ขอเป็น ชอยซ์ ที่ 3 นะคะ ด้วยความที่ อ่า ส่วนตัวเนี่ย พอแค่เดินออกไปนอกห้องแอร์ก็รู้สึกว่า เหงื่อไหลแล้วค่ะ คือเป็นคนขี้ร้อนมากจริง ๆ ค่ะ เลยอยากจะหากิจกรรมที่สามารถทำได้ในห้องแอร์ แบบนี้แล้วกันค่ะ
โอเคครับ งั้นเราเริ่มมากิจกรรม ใกล้ ๆ กับที่ว่าเคยทำอยู่ ไม่ว่าจะเป็นต่อจิกซอว์นะครับ หรือว่ากิจกรรมการสะสม ทีเนี้ยครับ เราลองเพิ่มความชอบแบบของเราอีกนิดหนึ่งอะครับ เพิ่มความสนใจไป โฟกัสไปแต่ละจุด อย่างบางคนนะครับ เขาอาจจะชอบเล่นเกม เล่นเกมก็สนุก แต่ว่าบางคนน่ะครับอาจจะชอบถัก เอ่อ คอตติ้ง อย่างเงี้ยครับ ถักไหมพรม ถักโน่นถักนี่ ถักเป็นรูปขึ้นมาอะครับ มันก็จะแบบมีหลายรูปแบบ เอ่อ ยกตัวอย่างเช่นนะครับ บางคนน่ะครับ คุณแม่เขาอะครับ มีกิจกรรมชอบการ เอ่อ ปั้นดินน้ำมันให้เป็นรูปคน หรือว่าเป็นของตกแต่งบ้าน แล้วเขาก็ชอบทำแบบเวลาว่าง เวลาที่เขาเหนื่อย หรือว่าเวลาเขาเครียด อย่างเงี้ยครับ เขาก็จะมานั่งทำงานศิลปะพวกเนี้ยอะครับ ตอนเนี้ยครับเริ่มมองออกไหมครับว่า คุณชอบประมาณเป็นศิลปะ หรือว่าอาจจะเป็นการรีแลกซ์ เล่นเกม หรือว่าเป็นการสะสมมากกว่ากันครับ?
อืม ถ้าเกิดว่า ณ ปัจจุบันอะนะคะ ก็คงจะเอนเอียงไปทางด้าน อ่า เกมแล้วกันค่ะ เพราะว่ามันได้ผ่อนคลายอะนะคะ แล้วก็ด้วย ขอบอกเลยค่ะ ว่า ศิลปะกับตัว เองเนี่ย ไปด้วยกันไม่ได้เลยค่ะ คือไม่ว่าจะเป็นวาดรูป ปั้นดินน้ำมัน หรือ อ่า ถักอะไรแบบเนี้ย ไม่ได้เลยค่ะ ต้องขอบอกว่า อ่า เป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์ทางด้านนี้เลยค่ะ ก็ถ้าอย่างงั้น ก็เอาเป็น อ่า แบบพวกเกมออนไลน์แล้วกันค่ะ ก็ยังจะพอที่จะผ่อนคลายได้ค่ะ แล้วทางด้าน อ่า กิจกรรมสะสมเนี่ย เอ่อ ณ ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสม จะ ส จะสะสมอะไรดีอะค่ะ ก็ยังไม่มีอะไรในหัวเลยอะค่ะ ถ้าอย่างนั้นก็อย่างที่บอกค่ะ เป็นกิจกรรมเกมออนไลน์ค่ะ
โอเคครับ เนี่ยครับเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยครับสำหรับคุณครับ คุณจะค้นหาเกมที่คุณชอบอะครับได้ง่ายมากเลย เนื่องจากว่า เป็นเทศกาลที่คุณบอกพอดีเลยครับ จะมีการแจกเกมฟรีครับ ทีนี้คุณน่ะสามารถลองเล่นเกมได้ในหลาย ๆ รูปแบบ โดยที่คุณน่ะครับ ยังไม่ต้องลงมือซื้อครับ ทีนี้อะครับพอเหมือนว่า ถ้าคุณได้ลองเกมเหล่านี้อะครับ ที่เริ่มแจกตั้งแต่ 18 ธันวานะครับ ยาวไปเลยครับ จนเลย น่าจะเลยคริสต์มาสไปเลยอะครับที่มีการแจกอะครับในแต่ละวัน แล้วคุณก็ค่อย ค่อยโหลดมาครับ แล้วก็ลองเล่นดูอะครับ หลังจากนั้นน่ะ คุณน่ะจะค้นหาความชอบง่ายขึ้น และเราก็จะเพิ่มขอบเขตขึ้นไปอีกนะครับว่า เกมมันจะมีแบบไหนบ้าง ยกตัวอย่างเช่นครับ บางคนนะครับเขาชอบเล่น VR ทำให้เขาอะได้เดินเข้าไป แล้วก็เหมือนสำรวจอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่ง แล้วก็มีความสุขกับมัน บางคนก็นำเกมมาครับ มา ออกแบบในรูปแบบที่เขาชอบ คือว่าเล่นกับครอบครัวครับ เป็นการทำกิจกรรมกับครอบครัว บางคนก็เล่นกับแฟน เล่นกับสามี หรืออย่างเกมออนไลน์ที่คุณบอกอะครับ บางคนเขาก็เล่นกับแฟนตัวเอง เพราะว่าในชีวิตจริงอะเขาไม่สามารถ เอ่อ ขัดขืนแฟนได้ เขาก็จะระดมยิงแฟนในเกม เพื่อว่าเป็น สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว แล้วก็ระบายอารมณ์ของตัวเองในบางครั้งด้วยครับ พอเป็นแบบเนี้ย คุณเริ่มมองหากิจกรรมสนุก ๆ ของตัวเองออกหรือ หรือยังครับ?
ค่ะ โอ้โฮ! โอเค อันนี้เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะ เออ คือกำลังคิดอยู่ว่า เออ แล้วเกมที่แบบว่าแจกเนี่ยแจกในแพลตฟอร์มไหนเหรอคะ? มันต้องทำยังไงเหรอคะ? คือสนใจมาก ๆ เลยอะค่ะ โอ้โฮ! ถ้าแจกเกมฟรีโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์เนี่ย ถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ
ได้เลยครับ ตอนนี้อะครับ จะมีข้อมูลแค่เกมสำหรับคอมพิวเตอร์อะครับ แล้วก็จะมี เออ รู้สึกว่า เหมือนจะมี Play Station ด้วยครับ แต่ว่ายังไม่แน่ใจครับ ก็จะแจกกัน เออ ของ Epic ครับ แล้วก็มีเกมหลากหลายรูปแบบเลย ล่าสุดที่ว่ามีออกมาก็จะเป็น เออ ของ แฮร์รี่ พอตเตอร์ ครับ เป็นฮอกวอตส์ที่ว่าปล่อยออกมาตอนแรกครับ แล้วก็ แต่ละรอบ ๆ อะครับ เกมก็จะแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น จูราสสิค พาร์ค หรือว่าเป็นเกมคาวบอยไล่ยิง แล้วก็ตัวคาวบอยเนี่ย คุณสามารถออนไลน์ได้ด้วย ชวนคนเข้ามาออนไลน์แล้วก็ไปด้วยกัน ไปชวนกันปล้น บางครั้งในชีวิตจริงแล้วเราอาจจะปล้นคนอื่นไม่ได้ แต่ว่าถ้าเราอะอยากแบบระบายอารมณ์บ้างครับ เพื่อให้ชีวิตมันมีสีสันสนุกขึ้น เราก็ไปปล้นกันในเกมก็ได้ เพื่อแบบคลายเครียดแล้วก็ เออ สร้างความสนุกกับเพื่อน ๆ หรือว่าคนในครอบครัวได้ด้วยครับ ตอนนี้ครับคุณ ล มีเกม สไตล์เกมในใจไหมครับ ประมาณว่า เออ เป็น อาจจะเป็นแบบใช้เวทมนตร์ ท่องโลกออนไลน์ เก็บเกี่ยวเลเวล หรือว่าอาจจะเป็นแบบว่ายิงปืน เล่นแบบเป็นรอบต่อรอบ ไม่ต้องแบบว่ามีการคิดคำนวณมากมาย แบบจำปืนอย่างเดียวครับ พอจะบอกได้ไหมครับว่าเกมรูปแบบไหนที่ว่า ตอนนี้คุณกำลังให้ความสนใจในใจอยู่ครับ?
อืม ถ้าเกิดว่า ณ ตอนเนี้ยที่ เวลาที่คุณบอกว่ามีเกมฮอกวอตส์ด้วยเนี่ย อันนี้น่าสนใจมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าส่วนตัวก็เป็นคนชอบ แฮร์รี่ พอตเตอร์ แล้วก็อยากรู้ด้วยค่ะว่า ในเกมเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหน เป็น เป็นเกมภาษาที่แบบ เอ่อ ทำให้ผ่านด่านไปแต่ละด่านหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นเกมแบบ อ่า puzzles ที่ต้องแก้ปัญหา หรือว่ายังไง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือ แค่ตัวชื่อเกมเนี่ยก็น่าสนใจมากแล้วค่ะ มันจะเป็นประมาณไหนเหรอคะ?
มันจะเป็นทั้งแบบทุกอย่างเลยครับ ที่คุณบอกครับ อ่า มี puzzles มีการผจญภัยคล้าย ๆ เลยครับ โอ้โฮ พอตอนเนี้ย คุณมองหาความชอบของคุณเจอแล้ว ผมว่าคุณน่าจะสนุกกับการเล่นเกมในเวลาว่างของคุณแล้วครับ ตัวอย่างนะครับ ถ้าว่าคุณชอบเกมสไตล์เนี้ยครับ มันจะมีรูปแบบคล้าย ๆ กันอะเยอะมากเลยครับ บางคนนะครับ เขาก็จะไปดึงเอาสิ่งที่เขาชอบในตอนเด็กอะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับ บางคนเขาอาจจะชอบโปเกมอน แต่ว่าตอนเด็กหรือว่า เอ่อ ในชีวิตจริงอะ เราไม่สามารถเลี้ยงโปเกมอนได้ เขาก็จะมาเล่นเกมโปเกมอนกันในตอนโต เป็นแบบว่าเหมือนเป็นความชอบส่วนบุคคลน่ะครับ บางคนนะครับเขาชอบรถทามิย่า หรือว่าบางคนน่ะเขาชอบบาร์บี้ เขาก็จะไปเล่นเกมเกี่ยวกับบาร์บี้ อย่างเงี้ยครับ ตอนเนี้ยครับ คุณเริ่มหาจุดสนใจ หรือว่า เกมไตล์ต่าง ๆ ที่คุณชอบออก หรือเปล่าครับ ดูแล้วคุณน่าจะชอบเกมแบบเกี่ยวกับนวนิ นวนิยายแฟนซี มันมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับ ที่จะให้คุณอะเลือกสรรครับ
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ก็เดี๋ยวจะไปหาดูอะนะคะ อย่างที่คุณบอกเลยค่ะ ส่วนตัวแล้วชอบเป็น เอ่อ เกมทางด้านแบบนวนิยาย หรือว่าอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะ อันนี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมาก ๆ เลยนะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ ที่ได้ ที่มาแนะนำแล้วก็ เอ่อ แนะนำเกมอะไรต่าง ๆ ทำให้ตอนนี้เนี่ยรู้แล้วค่ะว่า เรามีความชอบส่วนตัวชอบอะไร แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะไปหาอะไรมาทำในเวลาว่างแบบเนี้ยค่ะ ก็วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่ เอ่อ มีคำแนะนำดี ๆ มาให้กัน แล้วก็เดี๋ยวเราจะ อ่า นำคำแนะนำพวกนี้เนี่ยไปปรับใช้ค่ะ เชื่อว่าสามารถทำได้จริงค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ขอให้คุณนะครับมีความสุขกับการค้นหาความชอบส่วนตัวนะครับ แล้วก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นเกม Open World ครับ